Enfin je je <chuckles> parce que ma mère la dernière fois elle me dit, heu: «Non mais, heu, un jour tu vas quand même, heu» et heu, je lui dis: «Bah, je t'ai dit je veux faire une formation, machin, nanana». Elle me dit: «Oui, mais à part ça, tu vas bien travailler?» Donc je lui dis, heu, je lui dis: «Non, mais l'idée, en fait c'est» en fait, si je travaille, je sais que je lâcherai mon idée de me mettre à mon compte. Alors qu'en fait si je me lance juste à mon compte, je vais me mettre la pression parce qu'il va bien falloir que je gagne de l'argent, tu vois? Donc heu, et je lui dis: «Si je tra pas le temps de m'occuper, heu, de du truc à mon».
Retourner au travail, ouais. Beh oui. Bah oui bah oui, quand, heu, tu es tu es occupée par un travail, tu peux rien faire d'autre.
Bah oui. Pff. <yawns> Franchement.
Bah après, heu, <sighs> ouais, ta mère peut-être elle comprend pas parce que c'est Ouais, c'est c'est
Tu sais c'est comme dire, heu, je veux devenir artiste, quoi, hein. <chuckles> C'est en mode, heu
Ah oui non, mais c'est clair. Heu, c'est c
Être artiste c'est pas un métier voyons!
Oui, oui, mais à côté tu travailles, hein, tu es pas juste partie. <chuckles>
Voilà! <chuckles> C'est ça.
Heu, je sais que ma mère pour ça, elle est pareille. Elle comprend pas trop. Ah ouais, mais déjà pour, heu, travail de bureau, tu sais, elle a pas trop le même concept, elle pense que je me la coule douce, parce que, heu, des fois je peux travailler chez moi, tu vois?.
Ah ouais? OK. Ouais.
Donc pour elle, heu, tu sais vu qu'elle travaille à domicile, heu, chez des personnes âgées et que mes frères aussi, en fait, ça a vraiment cette, heu, distinction entre sortir de chez soi pour travailler, bah, en fait, elle elle arrive pas à comprendre que mon travail puisse être fatigant parce que des fois je peux être chez moi, tu vois? Je parle de mon travail, heu, en marketing. Même quand je lui disais heu: «Bah là, tu vois, c'est dur et tout», elle comprenait pas, elle dit: «Oui, mais bon tu peux travailler de chez toi». Je dis: «Oui, non, mais c'est pas la question, en fait». <chuckles> Tu vois, du coup, je fais un dialogue de sourds, <chuckles> mais c'est bah, non, en fait, c'est mais non pas du tout, du coup je me suis dit: «OK bon c'est pas grave, heu» et en vrai je peux même pas lui en vouloir parce c'est c'est elle elle sait pas ce que c'est, elle elle connaît pas ce concept-là.
Mmh. Ah ouais? Ouais, ouais. <laughs> Ah bah! En fait, ils ont pas les mêmes, heu, références que nous je crois. <gasps>